जी, देखिए अ, मेरे जीवन में एक समस्या आन पड़ी है कि अम, सब सही चल रहा था लेकिन ऐसा है ना कि मैं अभी-अभी अपने गाँव से स अ, इधर शहर में शिफ्ट हुआ हूँ। तो नया-नया घर लिया है जो कि छोटा घर है लेकिन उसमें सामान बहुत आ पड़े हैं। मैं घर से बहुत सारे सामान वहाँ से मँगा लिया हूँ जो रखने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। आप जानती हैं कि शहर में कितने महँगे-महँगे घर मिलते हैं जिसमें से मैंने एक लिया है बचत करके, लेकिन वो बहुत छोटा है। इसमें उतने सामान आ नहीं पा रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है ना वो सारे सामान मेरे लिए ज़रूरी हैं जो, जो अ, चीज़ें रखी हुई हैं वो सारे ज़रूरी हैं। उसमें समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे हटाऊँ, किसको हटाऊँ, कैसे करूँ, कैसे चीज़ों को डिसाइड कर पाऊँ कैसे अ, समझ पाऊँ कि कौन-सी चीज़ है मेरे जीवन के लिए ज़रूरी है जिसको मैं रख सकूँ और कौन-सी चीज़ जिसे मैं हटा पाऊँ और हटाऊँ भी तो क्या करूँ? उन्हें बेच दूँ, या फिर किसी को दे दूँ, मुझे ये बातें समझ मतलब खुद से समझ नहीं आ पा रही हैं कि क्या करूँ। और देखिए जैसे कि बात है कि अब अभी तो कैसे-कैसे कट जा रहा है और आगे चल के अ अ, मेरी नई-नई शादी हुई है। अभी अ, जो बीवी है मेरी गाँव में ही रहती है जो आगे आएँगी मेरे शहर में मेरे साथ, तो आएँगी तो और फिर दिक्कतें आने लगेंगी और भी मुझे ह जगह की ज़रूरत पड़ेगी अपने घर में रहने के लिए। लेकिन ये जो मेरे घर में इतने सारे सामान पड़े हुए हैं जो कि मुझे अन अ, हमें ऐसा लगता है कि आवश्यक है जो कि अनावश्यक है मुझे पता है, वो ज़रूरी नहीं है लेकिन मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कौन-सी चीज़ें अ, मेरे लिए अन अनावश्यक है और कैसे उन्हें हटाया जाए। जी, तो मैं चाहूँगा कि आप इसपे बताएँ कि इसपे आप मुझे सलाह दें कि क्या करूँ, मैं कैसे करूँ कि सब चीज़ें मैं ठीक कर पाऊँ? जी।
हुँ। हुँ। जी। जी। जी। जी। जी। जी, सबसे पहले तो आपकी नई-नई शादी के लिए बहुत-बहुत मुबारकबाद, और दूसरी, <chuckles> दूसरी चीज़ ये समस्या बिल्कुल ही आम है। आप बिल्कुल भी चिंतित ना हों। मैं आपको ज़रूर ही सुझाव दूँगी जिससे मैं मुझे विश्वास है कि आपकी मदद होगी। तो देखिए मेरे कुछ सवाल हैं जिससे मैं आपकी समस्या पूर्ण तरीके से समझ सकूँ, तो क्या आप बता सकते हैं कि आपके कौन-कौन से कमरे या क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भीड़-भाड़ है?
जी, धन्यवाद। जी। जी। जी। जी, देखिए जैसे अ, मेरा रूम में एक बेड़रूम है और एक किचन है मेरे घर में जो मैंने फ़्लैट लिया है, फ़्लैट टाइप का जो घर है, उसमें 1 बेडरूम है, 1 किचन है और 1 अ, कॉमन एरिया है और 1 वो जो बेडरूम में टच वॉशरूम है। बस इतना ही बड़ा रूम है क्योंकि आप जानते हो कि शहर में इतने महँगे-महँगे मिलते हैं, जैसे मैंने बचत करके इसे खरीदा है। और जो अ, जो मेरा कॉमन रूम है, जिसे मैंने रखा है कि कोई बाहर से कोई आए व्यक्ति आता है, मेरे कोई मित्र आते हैं, जिसे मैं उन बुलाऊँगा, उसमें रहेंगे, उसमें टीवी देखेंगे, मतलब होता है ना कि एक जैसे सब बैठे हैं साथ में, वैसा एक कमरा कॉमन रूम तो उसमें बहुत सारी सब चीज़ें पड़ी हुईं हैं, जैसे म अ, मैं घर से स सामान लेके आया था और यहाँ भी आके मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीद लीं हैं। तो जो सारी चीज़ें मेरे कॉमन रूम में ही पड़ीं हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि फ़्रिज उसी में पड़ा है क्योंकि किचन में मेरी जगह नहीं है क फ़्रिज रखने का, वाशिंग मशीन वहीं पड़ा है अ अ, टीवी वगैरह, जितने सोफ़े हैं वहीं पड़े हैं, मेरे पास 1 एक्स्ट्रा अ, बेड़ था जिसे मैंने हटाया नहीं वो भी वहीं पड़ा है। तो सारी चीज़ें मेरे कॉमन रूम में पड़े हैं जो लगता ही नहीं है कॉमन रूम है, लगता है कि वो एक होता है ना जहाँ सारे सामान रखे रहते हैं एक वो वही लगता है, स्टोर रूम जी तो ऐसा ही लग रहा है। तो सबसे ज़्यादा भीड़भाड़ वाले अ, कमरा तो मेरा कॉमन रूम ही है।
हुँ। हाँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ। जी। जी। जी, स्टोर रूम। जी, अच्छा, धन्यवाद साझा करने के लिए। तो ये बताइए मुझे कि आप जब कोई चीज़ फेंकने की या देने की या बेचने की सोचते हैं, तो किस चीज़ में मनमुटाव आता है और वो रुक क्यों जाता है? सबसे पहली भावना क्या आती है?
हुँ। जी। हुँ। जी। जी, जी अ, देखिए, ऐसा है ना, कि जैसे मैंने कोई सामान खरीदा है यहाँ आके, तो फिर अब मैंने खरीद लिया और मेरे अंदर से वो आ जाता है कि मैं उसे कम दाम पे कैसे भी किसी को बेंचू या क्यों क क्यों दूँ किसी को? नहीं होता कि अंदर से आ जाता है कि, "यार, मैंने खरीदा है, इसे नहीं दे पाऊँगा मैं।" और अंदर से पूरा झिगझिगाहट आती है कि, "नहीं दूँगा, रख लूँगा।" ऐसे र पर वो देना ज़रूरी हो, उसे कहीं देना या कहीं बेच देना ही ज़रूरी है, क्योंकि अ, अभी तो मैं कैसे-कैसे कर ले रहा हूँ मैनेज, जो कि सच बताऊँ, तो कोई आ जाता है घर पे, तो मुझे बहुत शर्म टाइप का आता है कि, "क्या करूँ, कैसे रखूँ?" पर आगे चलकर अगले महीने मेरी बीवी आने वाली है, तो फिर तो और दिक्कतें आने लगेंगी। तो वही है कि अंदर से मुझे लगता है कि मैं इसे नहीं बेचूँ, एक टाइप जुड़ाव का हो गया है, जैसे घर से मैंने बहुत सारा सामान लेके आया हूँ, जो मतलब मेरे पापा-मम्मी ने गिफ़्ट किया था। ल ऐसा है ना कि मिलता है शादियों में गिफ़्ट वो सारा मैं लेके आ गया हूँ। तो अब सी ची अ, ऐसी दिक्कतें आ गई हैं कि मैं उसे फेंक नहीं पा रहा हूँ, जुड़ाव-सा हो गया है उनसे। जी।
जी। बिल्कुल। जी। जी, जी, जी। बिल बिल्कुल। तो, नहीं, कोई बात नहीं और ये काफ़ी अच्छी बात है कि आप अपनी नई-नवेली दुल्हन को घर लाने से पहले उनको एक साफ-सुथरा घर देना चाहते हैं, ना कि उनसे काम करवाना चाहते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। आपके पास समय और सहायता कितन कितनी है वो बताइए?
जी, जी। बिल्कुल। जी, जी। समय तो ऐसा है ना कि मैं यहाँ आया हूँ तो अपने शहर में यहाँ तो जॉब करता हूँ मैं। जॉब करता हूँ तो सुबह मुझे 9 बजे निकलना पड़ता है और शाम के सात सात बजे वहाँ से छुट्टी होती मैं साढ़े 8 तक आ जाता हूँ। तो समय तो सुबह ही बचता है मेरे पास कि स अ, 6 बजे उठता हूँ मैं तो 6 से और 8 बजे निकलता हूँ, 6 से 8 2 घंटे वहाँ होते हैं और रात के मेरे पास समय होता है। बस यही समय बचती है मेरे पास और मैं अकेला ही हूँ कोई मेरा सहायता करने वाला भी नहीं है, मैं पूरा अकेला ही सँभाल रहा हूँ। जी।
हुँ। हुँ। जी। जी, और आपकी छुट्टियाँ कितनी होती है हफ्ते में? सप्ताहांत में आप छुट्टी पे होते हैं कि 1 ही दिन छुट्टी होती है हफ्ते में?
जी, जी। नहीं, नहीं जैसे शनिवार और रविवार मेरी छुट्टी होती है जिसमें मैं फ्रीलांसिंग का काम करता हूँ क्योंकि आप देख रही हैं नई-नई शादी हुई है मेरी तो मुझे अ, अपना खर्चा-वर्चा देखना पड़ता है और नई-नई जॉब भी लगी है तो उसमें उतना भी मिल र नहीं रहा है मुझे, तो मैं फ्रीलांसिंग का भी काम करता हूँ, तो फ्रीलांसिंग का जो काम होता है वो मैं सैटरडे और संडे को करता हूँ। लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं करता 6 घंटा ही करता हूँ तो सैटरडे संडे को उम, मेरे पास 4 बजे शाम के बाद मेरे पास समय रहता है दोनों दिन।
हुँ। अच्छा। तो मुझे ये बताइए कि अभी जो स्थिति है उसमें सु जो सुबह आप अम, 6 बजे तक का आप जब 6 से 7 या 6 से 8 का जो आपने टाइम बोला, वो जब टाइम होता है और अम, सप्ताहांत में जो 4 बजे के बाद की अम, जो अ, ब्लॉक होती है, समय की ब्लॉक होती है, उसमें आपने कभी अ, प्रयास किया है कि चलिए हम धीरे-धीरे शुरू करते हैं? और अगर प्रयास किया है तो वो सफल रहा है कि असफल रहा है? क्या बिल्कुल भी आप किसी भी चीज़ को ठिकाने नहीं लगा पाए हैं और सब कुछ वैसे का वैसे ही है कि आपने प्रयास किया और आप असफल रहे?
हुँ। हुँ। जी। जी। जी, जी। ऐसा नहीं है कि मैंने प्रयास नहीं किया है, मैंने प्रयास किया है और प्रयास करता हूँ तो ऐसा होता है ना कि मैं पूरा मन बना के जाता हूँ कि मैं आज स पूरा साफ कर दूँगा और जो-जो अनावश्यक चीज़ें होंगी, उन्हें अपने घर से हटा दूँगा। लेकिन मैं जैसे-जैसे जाता हूँ और मुझे खुद भी देखता हूँ कि अरे! एक एक्स्ट्रा बेड है फिर लगता है कि अरे यार मुझे ये गिफ्ट में मिला है इसे कैसे हटाऊँ, ये फ्रिज है इसे मैं कैसे हटाऊँ? कहाँ रखूँ? एक होता है ना अंदर से आ जाता है कि नहीं हटाऊँगा, पूरा मन बना के जाता हूँ करने, लेकिन एक भावनात्म भावना जुड़ गया हूँ उन चीज़ों से, उनसे लगता है कि ये गिफ्ट म मुझे गिफ्ट में मिला है, ये मेरे दोस्त ने दिया है, ये मेरे चाचा जी ने दिया है, ऐसा लगता है कि इसे मैं कैसे हटा सकता हूँ उन्होंने अपने अपने पैसों से खरीद के मेरे लिए गिफ्ट किया है। तो यही चीज़ होती है कि मेरे अंदर भावना सा जग गया है उन चीज़ों के लिए। जी।
जी। हुँ। जी। जी, जी। जी। जी। बिल्कुल। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, ना अ, स्वाभाविक है। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें और ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ फेंकनी है या बेचनी है और हम उसके अलावा भी सुझाव ढूँढ सकते हैं। आप मुझे एक बात बताइए अभी घर की सफाई कैसे होती है और कौन करता है?
जी। बिल्कुल। जी, जी। देखिए घर की सफाई तो अभी मैं ही करता हूँ, सुबह उठता हूँ तो झाड़ू वगैरह जो है, झाड़ू या पोछा लगा देता हूँ 2-3 दिन पे पोछा लगाता हूँ, झाड़ू तो डेली लगाता हूँ। जो घर की सफाई होती है मैं ही करता हूँ, जो पूरी तरह से नहीं हो पाती है, जितना मुझे समझ में आता है मैंने घर पे कभी झाड़ू या पोछा नहीं किया, जितना होता था मम्मी ही करती थी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे खुद से सँभालना पड़ रहा है। तो कितने भी लगाना होता है मैं ही लगाता हूँ लेकिन मैं पूरी तरह सफाई नहीं कर पाता ऊपर-ऊपर से होता है ना? कि बस साइड साइड से जो फ़र्श खाली है उसे मैं झाड़ू लगा के हटा दूँ और जो अंदरूनी सफाई होती है वो मैं कभी नहीं करता कभी नहीं कर पाता हूँ जो मुझे करना चाहिए। मैं स मैंने डिसाइड किया था कि मैं 1 महीने में 1 बार पूरा घर ब अच्छे से साफ करूँगा जो मैं कर नहीं पा रहा हूँ आप जानती हैं कि अ, इतनी अ, थक जाता हूँ काम करते-करते कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। जी, तो सफाई की जो बात आई, सफाई तो मैं ही करता हूँ जो करता हूँ। जी।
हुँ। जी, जी, जी। हुँ। जी। बिल हुँ। जी। और क्या आपने ये शायद मेरा आखिरी सवाल होगा, क्या आपने अपनी होम मिनिस्ट्री से इसके बारे में लाए राय लेने की कोशिश की उनसे बात की कि ये कैसे छाँटे? तो उनसे कभी कोई सहारा मिला या किसी और से बात करने की कोशिश की कि कहाँ से शुरू करें?
जी, जी। बिल् जी, जी। मैंने अपनी बीवी से बात की इस बारे में, तो उन्होंने बताया कि अ, मैं आऊँगी तो सारा घर ठीक कर दूँगी लेकिन मुझे ऐसा लगता है उनके आने से पहले मुझे एक साफ़-सुथरा घर उन्हें देना चाहिए, कि वो आके रहें और अच्छे करें लेकिन वो उन उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि मैं आऊँगी तो दोनों साथ में करेंगे। ये भी अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें साफ़ करके दूँ और घर अच्छे से करके दूँ। जी।
अच्छा। क्या बात है। अच्छा चलिए मैं, मैं पूरी तरह आपकी समस्या को समझ चुकी हूँ और जैसे कि मैंने कहा ये इतनी कोई गंभीर सिचुएशन नहीं है और स्थिति नहीं है। तो आप शुरुआत से शुरू करें और एक समय और एक जगह जैसे आपका जो कॉमन रूम है, वहाँ भी एक समय नियमित रखें और एक जगह से वहीं से शुरू करें। और उस जगह की किसी कोने से शुरू कर। और आप अ, 4 डब्बों की विधि बनाएँ। जैसे कि किसमें कचरा जाएगा जो चीज़ ज़रूरत नहीं है, किसमें दान अ, देना है, किसमें बेचना है और किस चीज़ को रखना है और किस चीज़ को शायद मतलब आप अभी आपका निर्णय नहीं है, आपको पता नहीं कि उनके साथ क्या करना है। तो 4-5 अ, सूची बना लीजिए। अगर आपको बॉक्स नहीं बनाने हैं, तो आप सूची बना लीजिए कि मुझे क्या रखना है, क्या बेचना है, क्या कचरे में डालना है और क्या अ, एक शायद वाला बॉक्स बना दीजिए या लिस्ट बना दीजिए। जैसे-जैसे आप उन चीज़ों को देखेंगे, तो उन चीज़ों को आप इस सूची में डालते जाइए। तो आपको एक प्राथमिकता मिलेगी और आप ये अम निर्णय ले पाएँगे कि किस चीज़ के साथ क्या करना है। कमरे दर कमरे से शुरू कीजिए अगर कॉमन रूम के अलावा जैसे आपने कहा कि आपका वाशिंग मशीन भी कॉमन रूम में है, हॉल भी कॉमन रूम में है। दूसरी जगहें ढूंढने की कोशिश करें तो क्या आपके किचन में कहीं जगह है या फ़िर क्या आपके आपका फ्रिज किचन में जा सकता है? ये सारी चीज़ें सोचना शुरू करें। और अम अ, दान या जो बेचने की चीज़ें हैं उन्हें आप अलग से निकाल के रखें।
जी, जी। जी। जी। अच्छा।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 बिल्कुल, बिल्कुल। जी।
इसके अलावा आप रीसायकल भी कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ है जैसे कागज़ है, प्लास्टिक है, काँच है, इन चीजों को आप रीसायकल कर सकते हैं। और आप एक डिजिटल विकल्प भी ले सकते हैं, आप ऑनलाइन जाके भी रिसर्च कर सकते हैं कि मैं समेटूँ तो कैसे समेटूँ? घर की नियमित सफाई और घर जैसे-जैसे साफ होता है घर जैसे-जैसे चीज़ें निकलती हैं, वैसे-वैसे नियमित सफाई कर सकते हैं। और धीरे-धीरे, छोटे-छोटे हिस्सों में काम कीजिए जैसे आपने कहा कि आपके, आपके पास सिर्फ 6 से 7 या उम, साढ़े 6 जितना भी वक्त है आपके पास, आधा घंटा हो या 1 घंटा हो। उस आधे घंटे में रोज़ एक चीज़ को हटा के सटाइए चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो। तो अगर देखिए, अगर आपकी जो अम अ, आपकी बीवी हैं जो अगर 15 दिन में आ रही हैं, तो आपको एक दिन बैठ के सारी चीज़ें गिननी होंगी और उन गिन अ, उन गिनने के बाद उनको अम, 15 दिनों में अम, अनुकरण करना होगा और आपको पता लगाना पड़ेगा कि एक दिन में कितनी चीज़ों का मुझे रफा-दफा करना है।
जी। हुँ। जी। जी, ल जी। हुँ। जी, जी।
ये अगर आपने कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से शुरू करें। अब आपका आखिरी विकल्प ये है कि अगर ये सारी सूची बनाने के बाद भी, आपको ऐसा लगा कि एक भी चीज़ ना फेंकने की है, ना दान की है, ना बेचने की है। तो मेरा आपसे यही सुझाव होगा कि आप रेंट पे आपको स्टोर रूम्स मिलते हैं मार्केट में, जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें जाके उन स्टोर रूम्स में या वेयरहाउसेज़ में रख सकते हैं और उसकी चाबी हमेशा आपके पास रहेगी। तो आपका मन भी रहेगा और चीज़ें भी नहीं गूमेंगी और आपको कुछ अ, दान, बेचना या फेंकना नहीं पड़े। तो ये कुछ मेरे सुझाव है, आशा करती हूँ आपको पसंद
अच्छा। जी। जी। हुँ, हुँ, जी। जी, जी। जी, जी। जी, जी आपने जो मुझे सुझाव दिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं इससे अपनी चीज़ें ठीक कर लूँगा और मेरी अर्धांगनी जो 15 दिन में आने वाली हैं, वो भी खुश हो जाएँगी ये देख के कि मैंने, सारा घर साफ कर लिया है। और बहुत-बहुत धन्यवाद आपको सुझाव देने के लिए, मैं ज़रूर इसे अपने जीवन में अमल करूँगा। धन्यवाद।